Sınav odaklı eğitim hakkında fikrin nedir? Eee, genel olarak düşüncelerini biraz anlatır mısın?
Tabii, yani, genel olarak aslında sınav odaklı eğitimin, eksik kaldığını düşünüyorum. Yani, eksikten kastım: Eee, sınavların daha çok, böyle, ez kimin ezberinin daha iyi olduğu, eee, yani, kimin ezberi daha iyiyse ona daha yüksek puan veriliyor ama aslında, eee, yani, teorik konularda özellikle çok, eee, hani, sınavların biraz eksik kaldığını düşünüyorum, bu yüzden.
Ha ha. Anladım. Hı hı. Anladım. Eee, yani, birazcık daha ezbere dayalı bir, eee, sisteme ittiğini söyledin, eee, bu sınav odaklı eğitimin çocukları veya, eee, eğitilenleri. Eee, peki, sınav odaklı eğitim deyince aslında aklına ilk ne geliyor? Yani, sadece sınavlardan değil de eğitimin kendisinden de biraz bahseder misin? Nasıl, eee, dinamikleri nasıl etkiliyor bu sınav odaklı olması?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Yani, aslında benim düşüncem, eee, bu sınavlar hakkında Şimdi tamam, belki evet, yani, bir öğrencinin o dersi çalışıp çalışmadığını, dinleyip dinlemediğini ölçmenin yolu, belki evet, sınav olarak gözükse de, eee, şimdi, yani, eee, özellikle kullanmayacağı bir sürü konuyu, eee, yani, özellikle böyle 1800'lü yılların bilgileriyle hâlâ şu an gerçek hayatında çok kullanmayacağı bir sürü konuyu, eee, onun üzerinden bir öğrenciyi böyle bir sınava tabi tutmak, yani, emm, işlevsiz geliyor bana. Tamam belki evet, genel kültür olarak bil bilmesi gereken bir sürü şey var mesela fizikle alakalı ama, yani, onları kullanmayacağı için, hani, onun yerine, sınav yerine proje odaklı, böyle, geçme olsa daha iyi olur diye düşünüyorum.
Hı hı. I hı. Evet. Hı hı. <chuckles> Evet. Hı hı. Anladım. Hı hı. Iıı, yani belki de bu sınavlar, ııı, senin fikrine göre, iii, eğitim sisteminin, birazcık önüne mi geçiyor, yoksa yine de bir yerde, bir şekilde, ııı, bir sınama olması gerekiyor mu?
Emm, yani, bir yerde evet, bir sınav olması gerekiyor. Çünkü, eee, bir şekilde öğrenciyi sınamak gerekiyor. Yani, eee, her öğrenciyi de aynı, eee, kefeye koyamayız doğal olarak. Yani o yüzden, emm, bir geçme sistemi için bir öğrenciyi böyle bir, işte, sınav yerine, dediğim gibi, böyle proje odaklı o projeye ne kadar yaklaştığı, o proje için ne kadar yeni kaynaklar, eee, aradığı, bunları, eee, hani, o projeyi savunabilmesi, anlatabilmesi, yani, bu tarz olsa aslında daha iyi olur diye düşünüyorum.
Evet, kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Ha ha. Evet. Ha ha. Anladım yani, aslında birazcık daha, eee, belki de gerçek hayattan şeylerin olduğu bir sınama sisteminin daha mantıklı olacağını, ııı, söylüyorsun, ııı. Peki, şu anki sınav odaklı eğitim, ııı, çocukların potansiyeline bir, eee, etki ediyor mu? Yani, belki bazı çocukları, iii, kısıtlıyor mu ya da bazılarını birazcık daha, ııı, tırnak içinde "gaza" mı getiriyor?
Hı hı. Evet. Hı hı. Emm, yani, şöyle düşünüyorum. Sınavlar aslında, biraz belki çocuklar arasında ego yarışına da dönüşüyor. Özellikle ezberi kuvvetli olanlar, emm, eee, yani, daha öne çıkmak için daha da çok çalışmak istiyor. Yani, böyle aslında, emm, sını, ııı, o ekip içinde daha doğrusu, sınav ııı, sınıf içinde en yüksek notu almak için böyle at hani, at emm, tabiri caizse at yarışı gibi bir durum oluyor. Yani, aslında sınav, böyle büyük sınavlar da bu, YKS, LGS, işte, eee, üniversiteye girme sınavları da aslında bu şekilde olduğunu düşünüyorum ben biraz.
Hı hı. Anladım. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Ha ha. Iıı, peki, iii, bu durum, iii, bazı çocukların şevkini de kırıyor mu sence? Yani, belki de potansiyeli olan çocukların potansiyelini de kırıyor mu bu sınav, eee, odaklı eğitim ve sınav yazılı sınavlar?
Evet, yani, özellikle, eee, bu sınav sistemi yüzünden ben, eee, bazı öğrencilerin, eee, okula devam etmek istemediğini bile düşünüyorum. Eee, yani, potansiyelini ortaya çıkaramıyor. Çünkü herkesin aslında öğrenme si ,iii, sistemi farklıdır. Çünkü, eee, bir sürü öğrenci mesela, eee, görsel olarak öğrenebilir. Bir bir öğrenciyi işitsel olarak öğrenebilir, ama sen aynı, eee, bütün öğrencileri aynı kefeye koyarsan, eee, günün sonunda o uzaklaşır, hani, o sistemden, isteksiz olur. Eee, yani, o yüzden eksik, eee, olduğunu düşünüyorum bu sınav sisteminin genel olarak.
Ha ha. Anla Çok doğru. Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii. Anladım. Eee, yani, evet, çocukları, eee, sonuçta, dediğin gibi, herkesin eğit eğitilme şekli farklı olabiliyor. Eee, çok büyük ihtimalle, sadece sınav odaklı eğitim, eee, olduğunda, eee, pot potansiyeli çok yüksek olan belki çocukların bazıları, eee, bu sistem sebebiyle elenebiliyor. Eee
Hı hı.
yine peki, şimdi öğrencilerin, eee, derslere çalışması gerekiyor, sonuçta bu sınavlardan geçebilmek için. Eee, sence, öğrenciler yüksek not almayı mı, yoksa öğrenmeyi mi daha ön planda tutuyor? Hatta belki öğretmenlerin de bu konuda düşüncesinden biraz bahsedersen sevinirim.
Tabii. Emm, yani, öğrenciler ,daha çok böyle, eee, en yüksek not almaya odaklanıyorlar. Yani, eee, aslında tabii, buna da, işte, sistemin, eee, böyle olmasından dolayı. Yani hâlbuki, eee, o öğrendiklerini uygulayabileceği projeler olmuş olsa, eee, bu kadar böyle, eee, yani, ımm, o kadar da, ııı, sürekli ders çalışmazlar diye düşünüyorum. Yani, eee, daha çok böyle kullanmaya odaklı, eee, öğrenim olur. Yani o yüzden daha çok s eee, en yüksek not almaya odaklanıyorlar bence.
Evet. Hı hı. Evet. Anladım. Hı hı. Tabii. Eee, peki, yine buna bağlı olarak şimdi kopya herkesin, ııı, hayatında belki en azından 1 k
Hı hı.
kez yaptığı bir şeydir. Eee, ı senin bahsettiğin bir sisteme dönüldüğü zaman, belki de kopya sorununun da önüne geçilmiş olacak mı ve çocuklar, iii, çok daha rahat, eee, öğrenmeye başlayacak mı?
Tabii. Kesinlikle! Yani, aslında, eee, 1 defa bu o projesiyle mesela, eee, benim tavsiye ettiğim sistemle, eee, öğrenmeye bağı başlasa hiçbir şekilde, eee, bir kopyaya da ihtiyacı yok. Çünkü zaten o projeyi yapmışsa veya grup hâlinde yapmışsa, eee, ve gerçekten de katkı sağlamışsa kendini ı savunmak için o projeyi tanıtırık tanıtırken, işte, hangi formülü, neden kullandığını falan mesela bahsetse, eee, hiç kopyaya da gerek yok. Iıı, direkt kendini gayet net açıklayabilir. Yani, o yüzden kopya problemi de çözülmüş olur aslında.
Hı hı. Hı hı. Çok doğru. I hı. Evet He he. Harika. Evet, yani, eee, bahsettiğin gibi kendi projesini üreten çocuklar, eee, öğrenciler diyelim. İii, zaten kendi ürettiği bir şeyi sunacağı için belki de, iii, kopya çekmek gibi, hile yapmak gibi yöntemlere gitmektense, iii, belki de, iii, çok daha şevkle çalışacaklar diyorsun, doğru mu?
Hı hı. Tabii, kesinlikle yani, eee, hâlbuki hiç böyle kopya hazırlamaya bile, eee, vaktini harcamasına gerek yok. Yani, eee, orada arkadaşlarına da mesela o projeyi yaparken arkadaşlarına da öğretebilir öğrendiklerini, işte, öğrenemediklerini diğer arkadaşlarından öğrenir. Eee, şimdi, mesela yapay zekâ da mesela çok iyi hâle geldi bu öğretim açısından Eee, detaylı olarak araştırabilir. Yani bunları da aslında kullanabilir.
Evet. Hı hı. Hı hı. Tabii. Harika. Iıı, peki, iii, tekrar şu başta bahsettiğin şeye biraz dönmek istiyorum. "Sürekli sınava hazırlanan bir öğrenci, iii, ki çoğu öğrenci şu anki sınav odaklı sistemde, eee, bunun üzerine çalışıyor, eee, yüksek puanlı üzerine çalışıyor, ııı, almak üzerine çalışıyor." demiştin. İii, bunun sence öğrenciler üzerinde etkisi eğitimden uzaklaşmak, eğitimi sevmemek olabilir mi? Yani, sürekli sınava çalışan bir çocuk eğitimi sevebilir mi sence?
Hı hı. Evet. Emm, bence sevemez. Onun sebebi şu: Çünkü kaygılarla uğraşır. Yani, eee, o sınavı geçmeye odaklanır sadece. Okulu böyle bir zorunluluk olarak görür. Emm, yani o yüzden eksi bir yönü olur diye düşünüyorum.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı, anladım. Eee, yani, yine çocuğu, ııı, ve, öğrenciyi sonuçta eğitimden uzaklaştırır, sonuçta üzerine yüklediği bir stres var, diyorsun. İii, peki senin, iii, kendi hayatında veya, ııı, çevrendeki insanlardan gördüğün bu sınav odaklı sisteminin, iii, eksileri neler? Yani, günlük hayatta, iii, yarattığı sorunlar neler?
Hani Emm, şimdi, ilk olarak, ııı, derslerden az not almaya başlayan öğrenciler, böyle, okuldan kafa olarak biraz koptuğunu düşünüyorum ki böyle gözlemlerim de oluyordu, hani, kendimde de, eee, işte, veya, eee, diğer sınıf arkadaşlarımdan. Sadece böyle ders, ilk sıralarda oturan böyle bir grubun çevresinde dönüyordu. Yani, eee, bunun belki öğretmenlerin de tabii bunda bir payı var ama onları da anlıyorum. Sonuçta bir müfredat var. Müfredatın dışına çıkamıyorlar. Çünkü memurlar. Eee, kafalarına göre iş yapamazlar. Yani, o müfredat çok büyük yerden, hani, Milli Eğitim Bakanlığından geldiği için, hani, onların öyle belki, evet, bazı öğretmenler ekstra şeyler yapıyor muydu? Yapıyordu ama günün sonunda o müfredatı uygulamak zorunda kalıyordu. Mesela, sınav
Ha ha. Evet. Hı hı. Ha ha. <chuckles> Evet. Kesinlikle. Tabii. Hı hı. Hı hı. Doğru. Hı hı. Tabii ki.
yani günün sonunda onlar da sınava tabi tutuyordu mesela.
Hı hı. Yani, tabii ki, mecburen. Eee, peki mezuniyet sonrasında bu sizi sınav odaklı sistemin eksileri var mı? Yani, iii, sence sınav odaklı eğitim sonrasında mezun olan, üniversiteden dahi mezun olan, eee, insanlar, iii, yeterince şey öğrenmiş ve, eee, donanımlı bir şekilde ayrılıyorlar mı bu kurumlardan?
Hı hı. Yani, tabii ö ö eee, üniversitesine göre değişir, eee, tabii baktığımız zaman ama, emm, genel anlamda üniversitelerin de mesela sınav sınav üzerine kurulu olduğunu düşünüyorum daha çok. Emm, böyle proje bazlı, mesela bazı aslında üniversiteler mesela bu özellikle staj tarzı üniversiteler bence bir tık daha öne geçiyor. Çünkü bir işi yerinde öğrenerek aslında ustalardan, eee, mesela makine üzerine okuyan bir üniversite öğrencisi düşünelim veya işte, eee, muhasebe tarzı mesela bir, eee, üniversite düşünelim. Aslında orda tecrübeli kişilerden öğrendiği için onların mesela bir tık önde olduğunu düşünüyorum. Yani, o yüzden aslında şu an meslekler, emm, şu an çok, hani, meslek öğrenen insanlar şu an daha çok daha değerli olacak özellikle bu teknolojinin bu kadar gelişmesinden dolayı.
Tabii ki. Hı hı. Tabii. Evet. Hı hı. Evet, evet, evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Doğru, çok doğru. Iıı, yani, sonuçta bu sınav odaklı eğitimin, eee, genel olarak, eee, aslında meslek hayatındaki, eee, belki bazen yetersizliklerin de sebebi olabileceğini söylüyorsun. Eee, mantıklı, eee, çünkü sonuçta deneyim de edinilmesi gerekiyor, her konuda. Eee, peki sosyal olarak baktığın zaman, sonuçta okullar, eee, sadece bilimsel eğitim yuvaları değil, özellikle ilkokullar, ve liseler, eee, sosyal olarak eğitimi de, insanların sosyal gelişimini de etkiliyor mu bu sınav odaklı eğitim birazcık?
Hı hı. Hı hı. E, tabii, yani, özellikle, eee, hafta sonlarını dershaneye harcayan, böyle 2 yıl boyunca o, emm, şu anki, eee, yani, üniversite sınavına giriş için mesela yapılan sınavlarda, eee, öğrencilerin bir şeylerden eksik kaldığını, mahrum kaldığını düşünüyorum ben. Eee, çünkü, sadece ders çalışarak, emm, yaşayan, hani, sürekli bir dershaneye gidip, eee, sosyal hayattan eksik kalan bir öğrenci mesela, eee, sosyal anlamda da bir sürü şeyden eksik kalıyor. Mesela bunu şöyle görebiliyoruz. Tabiri caizse, yani, toplumda böyle bir şey var, e, böyle bir deyim var. İnek öğrenci diye geçen böyle sürekli, eee, mesela bunların mesela zorbalığa da maruz kaldığını görüyoruz aslında. Öyle durumlar da olabiliyor
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Mutlaka. Doğru. Kesinlikle. Hı hı. Eee, yani aslında belki de sınav odaklı eğitim sosyal olarak geri bırakmaktansa bazen, eee, çocukların, öğrencilerin zorbalığa uğramasına bile yol açabiliyor. Çünkü, eee, başarılı
Hı hı.
olmak isteyen, eee, çocuklar çok daha fazla çalışıyorlar ve üzerlerine belki de bir bahsettiğin gibi bir damga vuruluyor. Eee, dershanelerden bahsettin. Peki bu dershaneler, sence yapısal bir sıkıntı mı, eğitimin bir sıkıntısı mı? Eee, bunu düzeltmek için ne yapılabilir? Yine farklı bir sınav sistemine veya farklı bir eğitime mi geçilmesi gerekir sence?
Hı hı. Yani, aslında dershaneler buradan biraz tabii, eee, nemalanan bir yer olarak görüyorum. Genelde çünkü öğretmenlerine de yeteri kadar para vermek istemeyip maksimum, eee, para kazanmaya çalışan, hani, sistemin açığından faydalanmaya çalışan yerler olarak görüyorum. Bunu aslında özel okullarda da görüyoruz. Çünkü öğretmenlerine çok değer vermiyorlar maalesef Türkiye'de. Emm, yani, öğretmenine değer vermiyorsan, hani, öğrencilerinden de iyi bir performans bekleyemezsin ki. Çünkü öğretmenin ilk önce, iyi davranılması, ona yeteri kadar maaş verilmesi. Çünkü kat kat kazanıyor zaten bu, uuu, birimler, kurumlar. O yüzden, hani, emm, daha çok, ııı, işte, sistemden faydalandıklarını düşünüyorum, hani, dershanelerin.
Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Evet, kesinlikle. Tabii. Hı hı. I doğru. Hı hı. Anladım yani daha çok ı hı hı.
Hatta hı hı. Yani tri projelerle ilgili de şunu söyleyebilirim. Halbuki projeler için çok da para harcanmasına gerek yok. Mesela aslında, eee, velilerin baktığın zaman. Projeler mesela bir, eee, işte, bir kurum olsa bu devletin tahsis ettiği, hafta sonları yine gitmek isteseler mesela öğlene kadar en azından 3-4 saat veya, gü okulda 2 saat mesela projelere ayrılsa teorikten sonra, hani, bu dershanelere aslında gerek kalmayacaktır.
Ha ha. Tabii ki. Hı hı. Ha ha. Tabii. Tabii, yani mantıklı. Aslında şeyi diyorsun, iii, bu dershanelerin, eğitim vermek üzerine kurulduğunu değil de, iii, daha çok, ticarethane olarak kurulduğunu söylüyorsun, doğru mu?
Hı hı. Tabii, kesinlikle, yani öyle bir, ııı, algı ya yaratıyor bende. Emm, tabii ki dediğim gibi yani sistemin açığından faydalanıyorlar. Çünkü sistem, böyle, olduğu için, işte, 1 tane öğretmen koyuyor. O öğretmen de, maksimum ezberletmeye çalışıyor, eee, öğrencilere, eee, ki en yüksek puan alabilsin, işte, en iyi ö üniversitelere girebilsinler diye.
Hı hı. Hı hı. Evet Hı hı, anladım, yani, orada verilen eğitim de sonuçta eğitim değil de, iii, dediğin gibi not, üüü, almak üzerine oluyor belki. İii, çok teşekkür ederim. Verdiğin bilgiler için, fikirlerin için çok hoş bir sohbetti. Iıı, çok sağ ol. Kendine iyi bak.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kal.
Görüşmek üzere, hoşça kal.